Так по-разному: то чаще я сначала включаюсь, смотрю, нет ли уже там чего-то там такого срочного и требующего прям мой моего сейчас решения. Я, кстати, в этом плане люблю приходить, ну, чуть пораньше на работу, чтобы, вот, было как раз время немножко, вот, как раз как-то сфокусироваться, когда ещё никто не начинает звонить, приходить, спрашивать вот это всё.
Ага. Так. Мгм. Так, поняла. Мгм. Ну, это как это в фильмах смотришь в 8:00, и там дрррр <laughs> каки
Вот вот, да. Вот чтобы вот у меня было там 10, там 15 минут до вот этого тыр тыр тыр, когда я могу спокойно там, да да да, увидеть, если что-то такое важное, на чем надо, с чего нужно начать. Особенно же бывает так, что, там, ты уже с работы ушел, а тебе там, э, э, продолжают какие-то письма присылаться, там, а предложения о встречах, потому что мы, а, ну, вот я на последней работе работала, с со мной работала, фактически, вся Россия, и часовые п пояса были разные. Соответственно, к моменту, когда я ушла, ну, кто-то ещё не начал работать, но скоро начнёт, и поэтому могло что-то приходить.
Ага. Да-да-да. До суеты, как сказать, да? <laughs> Мгм. Так. Так. Так. Ага, поняла. А. А, ну понятно, понятно. То есть ты оффлайн или онлайн в итоге работала? А нет, наверно, онлайн с ними, да, или ты в офисе работала?
Ну, смотри, у нас, э, после ковида, а, была такая смешанная, а, система. Да да да да да да. Мгм.
Это гибрид, да, получается, гибрид, ага. Это щас модное новое слово, да, что все люди, которые работают: "Не удалённо, а я работаю гибрид" <chuckles> 3 дня в офисе, 2 дня дома. <chuckles>
Ну да, ну я, кстати, вот это прям слово ты сказала, я поняла, что я как-то его, ну, я его, понятно, знаю, как-то редко употребляю.
Ага. Ага, ну и для некоторых это сейчас очень новомодное такое слово. И вот они такие говорят: "Ну, я не н нет, я в офис не прям оч а хожу я, хожу гибри у меня гибрид". <chuckles> Вот хорошо, а вот слушай, а вот к т если мы там разобрали с тобой оффлайн, а вот онлайн, вот как тебе, вот тебе никуда не нужно идти, вот как начинается твоё утро там?
Ну да, это достаточно удобно. Мгм.